Eh, e e eu olhei pra aquilo eu falei: "Nossa, ela podia ter conversado comigo de uma forma diferente," né?
Exatamente. É é isso que eu ia falar, eu acho que nesse caso, né, ela ela agiu errado no fato de ter não né, não ter conversado com você, e já de cara já mandar isso aí, né, ou tocar no assunto: "E o negócio lá? Que que vai fazer? Você vai fazer? Você vai ficar com aquilo? Com né, com te". Aí, você podia falar: "Não, não vou vai no". Né. Tanto faz, eu não sei naquele momento. E se você desistisse ou não, isso aí não tem nada a ver. Eu acho que, né, você tem todo a pessoa não é s é um direito seu, ela não tá não é sua amiga só por isso, né. Não é não pode. Então, isso já não é nenhuma amizade, né, uma coisa assim
Aham. É um direito meu, né? Pois é, eu senti muita fragilidade, eu f eu pensei, né, eu falei: "Caramba, se por uma situação dessa a amizade foi abalada, né, dessa forma, então, por que não era verdadeira". Né?
É. Exatamente. Nossa! É Exatamente, exatamente. Porque, é é é uma coisa que não tem nada a ver, né. É assim, é você e ela é uma pes é uma coisa, um negócio que ela tá você foi já entrou pra ajudar. Não tem nada a ver, então, quer dizer se você não fizer o negócio dela, então, você não é amiga dela. É isso, né, a verdade é essa.
Exatamente. E ela disse: "Ah eu eu" eh, eu realmente eu não quero te encontrar de novo, co coisas assim, sabe? "Porque senão vou tá sendo falsa". E, olha, é uma conversa de 15 nem 15, nem meu filho de
Hum. Nossa! Pesadas, né? Olha! Uma que uma conversa que você nem precisava ouvir, né. Assim, na verdade, você não precisava porque você foi perguntar pra ela, achando você nem pensou nisse nesse nisso, né. Você deve ter pensado, assim: "Que que aconteceu, né? Que que eu fiz pra ela? Nossa ela é tão legal comigo, tal".
É. Não, de jeito nenhum. Exato. Nem meu filho de 15 anos agiria dessa forma com com os amigos dele, sabe. Esse tipo de comunicação. E aí, pronto ela respondeu isso, eh
Sim! Nossa, é horrível. Uhum. Uhum.
eu até respondi a mensagem
E você não falou mais nada?